Tja, ich muss sagen ich bin eigentlich schon relativ happy im Moment, äh, weil ich habe bei meinem, ähm, Beruf, ähm, 'ne tolle Gehaltserhöhung bekommen. Und ich bin jetzt schon länger in der Firma, und, ja, also ich habe irgendwie auch gar nicht mitgerechnet. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass dass wirklich meine Arbeit, die ich da leiste wirklich, ähm, dann auch honoriert wird. Ähm, und das ist jetzt so na, wie viel ist es mehr? Hm, ich glaube so um die 450, 500 Euro im Monat mehr, was natürlich wirklich toll ist und wirklich 'ne große Gehaltserhöhung. Aber ich merke natürlich schon, gerade wenn ich dann wirklich mal in der Stadt unterwegs bin, bisschen so an den Schaufenstern ganz klassisch vorbei bummle, dass ich natürlich schon 'n bisschen mehr in Versuchung gerate, so zu sagen: „Ja, ich habe ja jetzt mehr Geld, dann kann ich natürlich auch mehr ausgeben.“
Mhm. Mhm. <laughs> Ja. Mhm. Okay, du sagst jetzt, äh, Schaufensterbummel. Also, sind's bei dir auch eher so diese diese Impuls schnellen Einkäufe oder hast du auch irgendwas, wo du sagst: „Ey, ich würde auch mal schon mehr Geld auf einmal vielleicht für was für was Größeres irgendwie also jetzt nicht nur mal vielleicht Kleidung und Essen, sondern auch vielleicht Elektronik oder ist das schon sind das schon eher kleinere Beträge?
Hm, ach, ich würde sagen, so 'n bisschen sowohl als auch. Ähm, also das letzte was ich mir wirklich angeguckt habe ähm, aber ich habe es noch nicht gekauft, aber ich liebäugele sehr damit ist wirklich so ganz klassisch n' neues Smartphone. Ähm, das alte tut es zwar noch, muss ich sagen, und ich bin da eigentlich auch ganz zufrieden mit, aber es ist natürlich schon so n' paar Jahre alt und es hat auch schon ja ich es hat zum Glück 'ne Panzerfolie sonst w hätte es natürlich wahrscheinlich schon den ein oder anderen Riss wirklich mehr. Ähm, aber ich habe da eines gesehen wo ich denke: „Ah, das hat mich irgendwie gleich angesprochen“ und da irgendwie neue Funktionen ähm, ja aber es sind gleich wieder so 600 € Euro. Dann ist natürlich da so meine Gehaltserhöhung ähm, die reicht ja dann nicht mal praktisch von dem ein Monat, also, ne? Ähm, deswegen habe ich mich da noch so n' bisschen zurückgehalten. Und grade bei diesen kleinen Beträgen was du gesagt hast natürlich, klar, mal hier und da mal 'ne neue Hose, 'n Paar Schuhe. Ja, grade so Schuhe ist etwas, was, äh, Frau ja eigentlich nie genug haben kann. Und so geht's mir wirklich auch, muss ich sagen. Also so 'n schönes Paar Schuhe, egal ob jetzt 'n Sneaker oder oder vielleicht auch auch wirklich ja so 'n schöner Winterstiefel oder auch ja auch auch, ähm, grade so Sommerschuhe. Also, da bin ich eigentlich schon für alles zu haben, muss ich sagen.
Mhm. <chuckles> Mhm. Ja. <laughs> M Okay. Okay. Aber du hast ja auch schon so die die Zahlen direkt im Kopf gehabt. Also warst du vorher vor der Gehaltserhöhung schon eher so 'n Sparfuchs oder warst du schon gut im Budgetieren? Also war das auch so was, was du schon vorher gemacht hast oder das fällt dir erst jetzt auf, wo du Gel mehr Geld hast, dass es auch schneller weggeht?
Ähm, ja eigentlich habe ich schon meine Finanzen eigentlich immer schon ganz gut im Blick gehabt, ähm, und wusste einfach schon, ähm, ja welche Fixkosten ich im Monat habe da habe ich das habe ich natürlich schon im Blick um d um dann nicht, ähm, Ende des Monats auf einmal dann im Minus aufm Konto oder irgendwas zu geraten. Ähm, aber ich merke, dass ich natürlich jetzt viel mehr in Versuchung gerate, wo ich denke: „Hm, mit dem Geld, was ich vorher hatte, bin ich ja eigentlich ganz gut ausgekommen, also meine Fixkosten sind gedeckt. Ähm, und so 'n richtig großes Sparziel wie jetzt so 'n neues Auto oder irgendwie sowas, das steht im Moment grad nicht an, also das habe ich nicht.“ Und deswegen merke ich, dass ich mich, ähm, natürlich wirklich schon verleiten lasse, auch mal hier mal eben so 'n neues Parfum für 70 € und dann vielleicht 'n neues Paar Schuhe, die dann auch vielleicht mal 100 € 120 € gekostet haben, so 'n paar schöne Winterstiefel. Ähm, und das sind natürlich Sachen, die ich jetzt vielleicht vor der Gehaltserhöhung nicht so schnell gekauft hätte.
Hm. Mhm. Mhm, ja, verstehe ich. Ist es denn bei dir also, es klingt ja auch schon relativ positiv. Also, du hast jetzt nicht so also, m meine Frage wär so 'n bisschen, wie du dich so dabei fühlst, wenn du diese neuen Käufe machst, die du dir jetzt leisten kannst. Ist das eher so: „Okay, das das habe ich mir verdient." Also, du hast ja auch am Anfang gesagt, du hast ja auch viel gear also du hast hast du da auch in der Firma dazu Leistung gegeben? Oder ist es auch einfach, dass du so 'n bisschen jetzt weniger gestresst bist, also im Sinne von: „Ah, jetzt kann ich mir das auch leisten,"
Ja, es ist eher wirklich diese diese Belohnung auch, wo ich mir denke: „Hey, das hast du dir jetzt erarbeitet, ähm, und du kriegst jetzt dieses Geld mehr und warum soll ich's dann nicht ausgeben, weil ich habe es mir ja auch verdient irgendwo.“ Und deswegen würde ich schon sagen, es ist auch wirklich dieses ganz klassische Belohnungssystem.
Mhm. Ja. Hast du denn schon das Gefühl, dass du also, ähm, die du hast ja auch gesagt, du hast deine Finanzen schon so im Blick. Hast du denn auch deine deine Fixkosten jetzt erhöht? Also, du hast gesagt, jetzt Auto anschaffen ist jetzt schon natürlich riesig, aber vielleicht mal so 'ne neue ähm, 'n neues Abo oder so was. Also merkst du, dass du die die die Fix deine laufenden Fixkosten dann auch durch die Gehaltserhöhung er erhöht hast oder das ist eigentlich gleich geblieben, weil dann hättest du ja immer noch m mehr Geld übrig, wenn die Impulskäufe nicht da wären.
Mhm. Also tatsächlich sind die Fixkosten, würde ich sagen, schon geblieben. Also ich habe jetzt nicht, ähm, jetzt irgendwie 'n neues Abo abgeschlossen oder oder zahle jetzt 'n Auto gerade ab, wo ich sage, das habe ich jetzt einfach monatlich was für über. Also die Fixkosten haben sich eigentlich nicht geändert. Ähm, aber es ist halt einfach, ähm, ich denke: „Warum soll ich jetzt groß sparen?“ Ich könnte natürlich gerade voll ich könnte natürlich meine Gehaltserhöhung, also von diesen, ja, so 450 €, was das so netto ausmacht, könnte ich natürlich schon 250 locker zur Seite legen. Und, ähm, aber da fehlt mir gerad wirklich so die Motivation, weil ich einfach denke: „Ach komm, jetzt habe ich die letzten Jahre vielleicht auch wirklich sehr drauf geachtet, dass wirklich alles wirklich im grünen Bereich war und es wurde dann auch immer so 'n bisschen gespart. Ähm, warum jetzt mehr machen, wenn man jetzt wirklich erst mal 'n bisschen Geld auch mal für sich ausgeben kann?“
Hm. Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube ich glaube, das ist immer so vielleicht so zyklisch. Also dann hat man mal Phasen, wo man vielleicht so 'n bisschen frivoler lebt, ja und sich vielleicht 'n bisschen mehr gönnt. Und dann kommt aber auch wieder so 'ne Phase, wo man halt sagt: „Okay, jetzt, äh, möchte ich vielleicht mal 'n bisschen 'n bisschen mehr sparen“. Ähm. Und das ist ja auch manchmal vielleicht gar nicht so, dass man man muss ja auch nicht mal so 'n so 'n hartes Sparziel haben im Sinne von ich werde jetzt irgendwie, ich weiß nicht, äh, 2.000 € bis zum Zeitraum X, äh, zurückgelegt haben, sondern das manchmal ergibt sich das dann auch vielleicht auch ganz natürlich so, ach, heu diesen Monat sind mal 100 € übrig geblieben und im nächsten nur 50 und dann vielleicht wieder 300. Und dann hat man auch vielleicht gar nicht so diesen diesen Druck oder diesen Stress so: „Oh, ich muss jetzt, also ich ich musste jetzt mehr sparen“.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja es kommt bei mir schon so 'n bisschen einfach dieses schlechte Gewissen raus, wo ich mir denke, ich könnte ja eigentlich mehr sparen, weil weil, ähm, ja ich muss ja eigentlich nicht monatlich 400 Euro für irgendwas verprassen, was ich vielleicht gar nicht brauche, weil es hat mir ja vorher jetzt auch nicht gefehlt und natürlich freue ich mich in dem Moment. Das ist natürlich schon so, wenn man dann jetzt so vielleicht so 'n schönes Paar Schuhe sieht und sich denkt: „Hey“, ne? Vielleicht vorm halben Jahr, als ich noch nicht die Gehaltserhöhung hatte, da hab hätte ich da vielleicht gar nicht drüber nachgedacht und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage: „Ach, komm, die gönnste dir mal. Hast ja hast ja sonst dir nichts gegönnt“, was natürlich irgendwie auch nicht richtig ist, sondern ich habe manchmal das Gefühl, ich belüge mich da so 'n bisschen selber und denke mir: „Ach komm, das ist jetzt mein Geld, jetzt gibste erst mal aus“, ohne einfach dieses schlechte Gewissen zu kriegen, aber ich hab's irgendwie ja schon.
Mhm. Mhm, ja. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das ist so, äh, de das Klassische vielleicht, diese Trigger, die man ja häufig hat, so nach dem Motto und ich glaube, da könnte es ja dann schon äh, vielleicht ist der erste Schritt überhaupt so diese diese Selbstreflexion, wenn du auch sagst, du hast da schon so 'n gutes Gefühl für, wenn du merkst: „Ah, jetzt ertappe ich mich dabei, wie ich mich wieder so fühle“, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, im ersten Moment zu sagen: „Hey, weißt du was? Ich kauf's jetzt nicht. Ich warte jetzt noch mal“, ich weiß es nicht, „3 Tage und, wenn ich dann immer noch wirklich das haben möchte oder vielleicht doch brauche, dann kann ich mir das auch leisten“, bevor man sozusagen dann einfach direkt ins Konto langt und sich das dann kauft.
Mhm. Mhm. Hm. Ja das stimmt natürlich schon, was du sagst. So manche Wünsche, die man vielleicht grade in dem Moment hat und die dann wirklich eher so 'n Impulskauf dann wären wenn man die vielleicht doch noch mal überschläft oder überdenkt, dann kann es natürlich schon sein, dass ich mich dann eher zurückhalten kann. Ähm. Aber grade, ja, ich muss muss schon gestehen, gerade vielleicht jetzt vielleicht noch mal bei Schuhen oder vielleicht noch bei anderen Sachen, wenn ich merke, da ist nur noch ein Paar jetzt ganz ganz klassisch bei Schulen in meiner Größe ein Paar gibt's nur noch, ah, ich, ah, ich kann die dann echt nicht stehen lassen, weil ich denke, wenn ich sie jetzt nicht mitnehme und überschlafe es und am nächsten Tag habe ich oder ich habe es überschlafen, ich habe mich dann dafür entschieden, also für diese schönen tollen Schuhe, die ich eigentlich schon gerne haben möchte, und am nächsten Tag sind sie weg. Ja, dann stürzt mich das natürlich schon in so 'n tiefes Loch auch rein irgendwie, weil ich dann einfach so enttäuscht bin, dass ich sie nicht gleich mitgenommen habe, und dann sind sie halt weg.
Mhm. Ja. <chuckles> Hm. Mhm. Ja, aber vielleicht, was auch so der Klassiker ist heutzutage, ist ja auch alles digitalisiert. Also ich meine, man kann bestimmt auch in den Apps einstellen, wenn das Gehalt kommt, dass automatisch irgendwie, ich weiß nicht, 5 % abgehen. Und dann hast du wenigstens noch so im Hinterkopf dieses Gefühl: „Okay, ich war jetzt nicht komplett aufm Juchhe, habe jeden einzelnen Cent ausgegeben, sondern wenigstens so 5 % haben noch mein mein Sparkonto oder mein Extrakonto erreicht." Und dann weißt du auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine ähm, so gut bin ich jetzt nicht in Mathe, 5 % von 450, also du hast auch 300 € sage ich jetzt mal Spaßgeld, äh, die du im Monat ausgeben kannst. Dann hast du immer noch das Gefühl so, du kannst dich selber belohnen und dann ha ist vielleicht auch der Trigger gar nicht so groß, dass du dich jetzt irgendwie schlecht fühlst oder dass du so diese Angst hast, ähm, den den Schuh jetzt, äh, nicht mitnehmen zu können oder dann ist er morgen nicht da. Dann weißt du halt so wirklich: „Ich kann's mir leisten.", und dann ist dann auch okay.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Ja, das stimmt natürlich, äh, was du sagst. Ich sollte eigentlich sehen ähm, ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgemacht vielleicht noch mal so 'n extra Konto, ähm, einfach für für so besondere Ausgaben. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich sage, von diesen 450 € nehme ich jetzt vielleicht nicht 5 % sondern nehme vielleicht eher so vielleicht so 30 % oder vielleicht sogar fünfzig Prozent ähm, oder vielleicht auch 'ne feste Summe von vielleicht 200 € und packe die auf 'n extra Konto, ähm, um dann für etwas Größeres zu sparen. Vielleicht schöner Urlaub oder irgendwas, dass es mir, wenn ich vielleicht dann so 'n Ziel vor Augen habe, und vielleicht nenne ich das dann auch Urlaubskonto oder irgendwie sowas, ähm, dass ich, wenn ich einfach wirklich dieses Ziel vor Augen habe, dass es mir dann auch leichter fällt, äh, wirklich nicht an das Geld dranzugehen, ähm, sondern das wirklich bewusst für 'ne schöne Sache zu sparen, die einfach vielleicht nur in der Zukunft einfach noch dann liegt.
Mhm. Mhm. Na ja, genau. Also, ich glaube auch, grade so 'n bisschen dieses also, hm, klar Finanzen, man will das immer so nüchtern betrachten, aber es ist halt schon sehr 'n emotionales Thema, aber man kann diese Emotion ja auch positiv benutzen. Also, grade, wie du sagst, im Urlaub, dass du sagst: „Mensch, äh, ich weiß nicht, man will mal wieder nach Spanien oder nach Frankreich." Und das ist dann dann läuft das Geld nicht so in die Leere, weil, wenn man einfach nur Geld aufm Konto hat, für nix, ich meine, klar schläft man vielleicht besser, aber dann hat man nicht so dieses Ziel, worauf man hinarbeiten kann. Und so hast du wenigstens das Gefühl: „Okay, äh, wenn ich mich jetzt an meine an mein Budget halte, dann kann dann wird das halt auch nächstes Jahr was“ und dann ist das nicht so vielleicht ja, vielleicht nein. Und dann hat man aber so 'ne positive Verstärkung und man hat auch das Gefühl, okay, man legt das das Geld für 'n guten guten Sinn zurück und nicht einfach nur, ja, „ich spar jetzt so für, weil mir jeder sagt, ich soll halt sparen“.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, das stimmt natürlich, einfach diese dieses Ziel, was man dann vor Augen hat. Ähm, oder ich mache es vielleicht noch ‘n bisschen krasser, dass ich auf jeden Fall, äh, mich dran halte, dass ich einfach für nächstes Jahr schon Urlaub buche, ähm, und die Anzahlung mache und dann dann muss ich ja irgendwie das Geld zusammenbekommen für diesen Urlaub, ähm, wo ich eigentlich genau weiß, dann ist irgendwie so diese Deadline, wo ich dann diese Restzahlung tätigen muss und dass ich mich dann vielleicht einfach ja weil ich habe die Ausgaben ja schon vor Augen, ähm, dass ich mich dann wirklich, äh, bei meinen spontanen Käufen wirklich vielleicht ‘n bisschen einschränken kann.
Hm, ja. Mhm. Ja, genau und dann hast du ja trotzdem immer noch die den Teil der spontanen Käufe, die du dir trotzdem leisten kannst. Also, es geht ja nicht komplett, äh, flöten dann, also teilt sich dann auf.
Mhm. Mhm. Ja genau, ich denke ja, genau, was du schon sagst, ich denke, diese gesunde Mischung macht es dann vielleicht auch, dass man wirklich 'n Teil für 'n tolles Ziel spart und wirklich dann sich doch etwas über lässt und trotzdem auch mal spontan so 'n bisschen über die Stränge zu schlagen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das werde ich wirklich mal ausprobieren.
Ja. Ja, ich bin gespannt auf die Urlaubsfotos dann, <chuckles> wenn genug angespart wurde. <chuckles> Ja, danke dir.
<chuckles> <inhales> Gerne. <chuckles> Dank dir.